Ừ, cái món ăn chắc chắn là những cái thứ có thể gắn kết những cái thành viên trong gia đình đó bạn, mặc dù là cũng người đi xa. Vậy với bản thân bạn ấy thì món ăn gia truyền nào khiến cho bạn cảm thấy nhớ nhà nhất vậy?
Ừm, đúng rồi. Ờ, mỗi khi mà đi xa nếu mà nói một cái món ăn mà khiến mình nhớ nhất á là chắc là, à, thứ nhất là món cháo gà, thứ hai nữa là món Mì Quảng, tại vì mình là người miền Trung á. Ừ, thì hai món đó là khiến mình sẽ cảm thấy nhớ nhà, nhất là mỗi khi mà mình đi xa mà muốn, ờ, muốn muốn nhớ về cái hương vị của nhà, thì mình hay làm những món đó. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm, ngon quá! À, rồi. Ừm. <chuckles> Rồi, như vậy là bạn nhớ hai cái món là món cháo gà và món mì Quảng, đúng không? Thế thì hai món này là cái hồi bé là bạn có hay được ăn không, hay là chỉ ăn vào những cái dịp lễ, hay thỉnh thoảng gì đó thôi?
Ừm. Ờ, đối với lại những cái món này thì theo trong cái ký ức tuổi thơ của mình á, là chỉ được ăn vào những cái dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như là món cháo gà này, cháo gà thì khi nào mà nhà có khách tới á, thì, à, ba mẹ mới mới mới mới ra vườn bắt gà để làm cái món cháo này. Hoặc là ví dụ như là lâu lâu mà muốn tẩm bổ cho cả nhà á, thì ba mẹ mới làm món này. Còn với lại món Mì Quảng á, thì chỉ sẽ là thường sẽ ăn ở trong những cái dịp đặc biệt, ví dụ như đám giỗ nè, hoặc là cúng cuối năm, cúng tất niên đồ đó, thì những cái dịp đó là sẽ hay có món Mì Quảng.
À, rồi. Ừm. À. Ừm. À, rồi. Ừm. Ừm, như vậy đây là 2 món là chỉ, gọi là, thỉnh thoảng được ăn thôi, đúng không bạn? Và chắc là cũng ngày bé là cũng vì thỉnh thoảng được ăn nên mới cảm thấy là nó ngon miệng, đúng không bạn? <laughs> Rồi.
Đúng vậy. <laughs> Nó rất là ngon, nói chung trong ký ức của mình thì những món này nó rất là ngon luôn.
Ừm, vậy thì bạn có thể được kể được là xem là cái món cháo gà này thì nấu thì có cái gì đặc biệt không bạn? Có phải là lọc xương, lọc thịt xay không? Hay là cứ, ưm, chặt nguyên miếng và nấu cháo thôi?
Ừm. Ờ, ừm, thực ra nó thì mình nghĩ nó là mình cũng tới từng này tuổi á, mình ăn cái món cháo gà ở rất là nhiều nơi, nhưng mà mình vẫn thấy cái hương vị cháo gà ở nhà mình á là mình thấy ngon nhất tại vì cái bí quyết là nó nằm ở con gà, đó. Là vì gà là do ba mẹ mình nuôi, rồi thả vườn, rồi nó ăn những cái tự nhiên Đúng rồi. Thành ra là cái cái con gà nó rất là ngon, thịt nó rất là ngọt, nó chắc, mà da nó thì giòn nữa. Cho nên là khi nấu với lại là nấu cháo đó thì giống như là mình nhớ là mẹ mình là để nguyên một con gà như vậy nha, rồi luộc luộc lên xong rồi thì mới lấy cái nước luộc gà đó là là nấu với lại gạo, với đậu xanh, xong rồi là xào lòng của nó để bỏ vào. Và ví dụ như là, ừm, những cái phần ví dụ như là chân nè, cánh nè thì sẽ sẽ sẽ chặt ra rồi ướp với lại lòng rồi xong rồi xào tất cả lên, rồi bỏ những cái phần mà xương nó vào trong cái cháo. Còn cái phần thịt gà nó thì là sẽ xé ra để mà làm gỏi, ừm, làm gỏi vậy thì khi ăn là sẽ ăn cháo ăn kèm với gỏi như vậy á.
Ra vậy à? Ừm. À, hay đấy! Gà tự nuôi. Ừm. À. Ừm, ra vậy. Ừm. Luộc lên. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, rồi. À. Ừm. Ừm. À, rồi. À, cháo là ăn đi kèm với gỏi luôn, cũng rất là ngon. Thế thì không biết là có phải cho thêm cái, a, rau thơm hay là cho hạt tiêu hay gì vào không bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Vì khi mà múc ra đó, thì sẽ bỏ thêm rau thơm và hạt tiêu lên. Còn cái gỏi thì nhà mình là thường hay trộn, à, trộn gà với lại hành tây, với lại rau răm. Ờ, mà thật ra thì mình nghĩ là ừm, nó cũng không phải là một cái món gọi là là riêng biệt hay là nó quá độc đáo, nhưng mà mình hông hiểu sao là cái hương vị cháo gà nó nó nó rất là ngon trong cái ký ức của mình luôn. Ờ. Ừm.
Ừm. À, rất là thơm. Ừm, nghe cũng khá là ngon đấy. Ừm. <laughs> À, rồi. Vậy cái món cháo gà này, à, có phải cho cái rau thơm gì vào đặc biệt cho nó thơm hơn như là cho lá chanh đi chẳng hạn?
Ở mình á, thì khi ăn gà đó thì mọi người không có bỏ lá chanh giống như là là ở miền Bắc. Thì mình vì mình là người miền Trung á, thì thành ra là, ờ, nó không có bỏ lá chanh. Nhưng mà mình nhớ, á, mình nhớ hoài là ví dụ như những cái lúc mà mình bị ốm á, thì mẹ mình cũng sẽ nấu cháo gà cho mình ăn, thì mình cũng thấy là khi mình ốm mình rất là lười ăn, nó rất là bướng ăn nhưng mà hông hiểu sao ăn cháo gà thì mình thấy cũng nó cũng khá là ngon miệng á.
À, ra vậy. Ừm. Rồi. À, hay đấy. <laughs> À, lại thấy ngon, đúng không? Bởi vì là lâu lâu được ăn cháo gà, lại, à, nhanh khỏe, nhanh ốm, đúng không? Vậy, à, thì, ờ, khi mà ăn món cháo gà này cũng là cái món mà bạn cảm thấy nó rất là thích ăn so với các vùng miền khác ấy, thì sau này bạn có tự nấu về để ăn lại cái món này thường xuyên không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ơ, như bây giờ thỉnh thoảng thì mình cũng cũng thích ăn cháo gà thì mình cũng sẽ nấu, ờ, và mình cũng có cái sự biến tấu nữa. Ví dụ như là mình sẽ học theo cái cách, ừm, nấu cháo gà của miền Nam á, là người ta hay rang gạo lên nè, rồi xong rồi họ nấu cháo thì họ sẽ bỏ thêm nấm rơm vào cháo, rồi sẽ làm gỏi gà với lại bắp cải, rồi có nghĩa là có nhiều cái sự biến tấu. Ờ, nhưng mà mình không hiểu là lý do vì sao mà bây giờ mình nấu thì mình lại cảm thấy nó không ngon giống như, ờ, lúc trước nữa. Ờ.
À, được hay đấy. Ừm. À. Ừm. Trời! <laughs> À, ý là bạn vẫn nấu giữ nguyên cái công thức cũ ngày xưa hay là bạn cũng đã biến tấu đi rồi?
Ừm, giữ nguyên cái công thức cũ ngày xưa thì mình nấu rất là nhiều lần rồi. Còn biến tấu là do gần đây thì mình sẽ học thêm những cách nấu mới, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình nó không ngon. Có thể là do cái con gà bây giờ người ta họ nuôi công nghiệp nhiều, thành ra mình không tìm được cái con gà nó ngon giống như là con gà hồi hồi lúc trước mình ăn. Ừm, hoặc là cũng
Đúng rồi. <laughs> Chính xác đấy, ừm, bây giờ là cũng là gà công nghiệp, đúng không? Ừm.
Ừm, hoặc là cũng có thể là bây giờ mình quá đầy đủ rồi á, mình thì mình sẽ thấy nó không có cái cái hương vị nó nó giá trị giống như xưa nữa. Như xưa mỗi lần mà nấu xong á thì là thường là em mình và mình sẽ được, ừm, mỗi người 1 cái đùi nè. Thì mình lúc đó mình ăn mình cảm thấy rất là ngon, rất là hạnh phúc. Ừm, ừm.
Ừm. À, rồi. Ngon, đúng không? Ừm. Rồi. Như vậy là cái món cháo gà này cũng là một cái món mà không thể quên trong ký ức của bạn. Nhưng mà bây giờ mặc dù là bạn nấu cũng vẫn công thức xưa nhưng mà nó lại không ngon bằng, bởi vì là chất lượng gà nó không bằng cái gà mà bố bố mẹ bạn nuôi, đúng không? Thế thì ở quê giờ bố mẹ bạn còn nuôi gà nữa không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra thì, ờm, ba ba ba mẹ mình không có nuôi giống như trước nữa, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có một vài con, ví dụ như là nhưng mà nó hông có nhiều như xưa nữa. Hồi xưa là mình nhớ là mỗi lần mà buổi chiều lại, ba mình gọi gà vào để cho ăn thì nó rất là nhiều. Thành ra nó là, ừm, cái việc mà ăn ăn thịt gà khi đó nó cũng cũng gọi là tương đối đơn giản á. Nhưng mà sau này thì giống như là không có nuôi nhiều nữa. Ừm, nói chung là chỉ có đâu đó, à, vài con nuôi cho vui, để thả như vậy thôi. Thì bây giờ muốn ăn gà mà của ba mẹ mình tự nuôi thì rất là khó.
Ừ. À, rồi. Ừm. À, nuôi ít hơn, đúng không? <laughs> À, à. Ừ. À, đúng rồi, thế thì có khi nào là bạn mua gà công nghiệp về, xong rồi nhờ bố mẹ bạn, ờ, thả vườn một thời gian, xong lại thì, à, mang ra nấu cháo được hay không? <chuckles>
Ừm. <laughs> Thật ra thì bây giờ mình cũng đi làm rồi, cũng bận rộn rồi. Thật ra nó cái điều đó nó cũng hông phải là cái ưu tiên của mình á, nên mình cũng không có nghĩ tới. Ví dụ như khi nào mà về mà đúng dịp gặp ba ba mẹ làm được cái con gà ngon á, thì ăn, thì cảm thấy là nhớ là "Ơ, nó giống hương vị hồi nhỏ con hay ăn nè!" Còn nếu mà không có thì thôi, chứ nó kiểu, nó hông phải là sự ưu tiên của mình nữa.
Ừm. À, rồi. Ừm. À! Hợp lý đấy! Thế về món mì Quảng thì sao bạn, bạn có thể kể sơ sơ là cái món này chế biến như nào được không?
Ừm, ừm. Ừm, đối với lại cái món mì Quảng á thì, ờ, giống như là bây giờ thì mình thấy nó cũng bán rất là phổ biến rồi, có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, bất cứ khi nào, các quán nó cũng có. Nhưng mà đối với lại người, ờ, miền Trung mình khi xưa đó thì cái món mì Quảng này là hay được nấu bằng những cái dịp đặc biệt, có đám này hoặc là có có cỗ gì đó thì mới nấu thôi. Thì nó sẽ bao gồm sợi mì Quảng, rồi nhân thì nhân của nó thì nước nước lèo mình hay gọi là nước lèo, ở quê mình hay gọi là nước nhân. Thì chan lên thì nó sẽ gồm có là tôm, thịt, trứng cút, nhưng mà thường là quê mình cũng hay gọi là mì Quảng gà á, là hay nấu mì quảng gà là thường xuyên. Ừm, tại vì ví dụ như mỗi khi mà có dịp mà đám giỗ hay là lễ tết gì đó thì mọi người sẽ hay giết gà, hay mổ gà á. Rồi thì, ừm, gà thì sẽ làm nhiều món, rồi sau đó thì thì thường mình nhớ á là sẽ chặt, ví dụ như sẽ dành ra một vài con gà, chặt ra rồi tẩm ướp để làm mì Quảng, nó nấu một nồi như vậy để mời cả đám luôn.
Ừm. Ồ, ngon đấy! Ừm. Ừm, à, đúng rồi, có dư nhiều, đúng không? <laughs> Thế thì còn cái sợi mì thì không biết là nó làm bằng cái, ơ, mì gạo hay là mì miến vậy?
Ừm. Sợi mì Quảng thì làm là mì gạo, sợi mì Quảng là, giống như là, mình tráng ra thành một cái bánh rồi mình cuốn lại rồi mình mình cắt sợi ra thì nó sẽ hơi to. Ừm.
Ừm. À, rồi. À, đúng rồi, à, giống như là cái bánh phở đấy, đúng không? Nó cũng sợi to to như vậy, đúng không? À, dày hơn bánh phở. Ồ! Thế thì, ờ, cái nước của cái mì Quảng này nó cũng khác nước phở, đúng không? Nước phở là nước ninh xương lợn, xương bò, đúng không? Còn nước, ơ, mì Quảng này sẽ nấu bằng thịt mí tôm, đúng không bạn?
Ừm, nhưng mà nó dày hơn, nó dày hơn bánh phở. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, nước mì Quảng thì có nhiều cách nấu. Ờ, nếu mà bạn làm mì Quảng tôm thịt nữa thì bạn sẽ phải rim thịt với tôm lên, rồi bạn nấu, ừm, nước, ừm, riêng. Còn nếu mà nấu mì Quảng gà, ừm, nấu mì Quảng gà ấy thì bạn phải tẩm ướp gà cho thật kỹ. Rồi sau đó bạn bạn bạn x ừm, gọi là, xào gà lên rồi rim cho nó thấm rồi mới cho nước dùng vô, cho nước luộc vào, nước luộc gà hoặc là nước ninh xương gì đó vào để nấu cùng. Và thường á, là mì Quảng ở quê mình thì thường, ừm, thường sẽ là ăn ít nước á, ăn đậm đà, rồi chan ăn ít nước lên thôi.
Ừm. À, cũng cầu kỳ ấy chứ. Rồi, nghe cũng rất là thú vị. Vậy, ờ, c bạn so sánh là cái món mì Quảng này nó khác gì so với những cái món phở thông thường của của của Việt Nam vậy?
Mình nghĩ là mỗi cái món nước, ờ, m món món nước mà có cái sợi nó thì nó sẽ có có hương vị khác nhau. Thì nếu mà như những cái món bún, phở thì nước nó sẽ nhiều, và nước nó sẽ nhạt hơn, nó sẽ thanh hơn, thì ngược lại là mì Quảng thì cái nước nó phải thật là đậm đà, à, nó đậm đà, à, hương vị của củ nén nè, của dầu dầu lạc á bạn. Rồi nước dùng nó thì vị nó nó đậm đà, nó ngọt, ừm, vị của thịt, của của tôm và mình chan một ít nước lên, rồi mình sẽ ăn nó hòa quyện nè, gồm có sợi mì, rau sống, nước dùng, và mình bỏ một ít bánh tráng vào, một ít đậu phộng rang lên thì nó sẽ hòa quyện tất cả lại với nhau, đó.
À, cũng nhiều đấy. À, rồi. Ừm, như vậy thì cũng sẽ tạo thành một món rất là ngon, đúng không bạn? Vậy à, cái món mì Quảng này ở quê bạn là sẽ ăn vào những cái dịp nào vậy?
Ừm. À, như lúc nãy mình cũng có chia sẻ là theo theo trong cái ký ức của mình á thì là thường ở quê mình sẽ ăn vào những cái dịp, ví dụ như là đám giỗ nè, rồi, à, có nghĩa là không chỉ riêng món mì Quảng nhưng mà trong đám giỗ chắc chắn sẽ có món mì Quảng và nhiều món khác nữa. Hoặc là ví dụ như là cúng tất niên cuối năm cũng sẽ là một cái nồi mì Quảng, hoặc là thỉnh thoảng thì cũng có ví dụ như là con cái đi học xa về thèm thì ba mẹ sẽ ra vườn bắt gà vào rồi nấu một nồi mì Quảng gà cho cả nhà ăn cũng có, nhưng mà nó không phải là thường xuyên, nó không phải là một món ăn mà thường xuyên gặp, ừm.
À, đám giỗ, ừm. Ừm. À, ra vậy, ừm. À, rồi. <laughs> À, như vậy món này cũng chỉ dạng giống như ăn sáng như ăn phở, đúng không bạn?
Thật ra ở quê mình thì mọi người có thể ăn vào, ừm, buổi nào cũng được, có nghĩa là thường là sẽ ăn trưa, ăn tối chứ chứ không có phải là ăn sáng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ thì ở thành phố thì những cái nơi mình sống bây giờ mình sống ở thành phố thì, ờ, thường mọi người sẽ ăn sáng bằng mì Quảng cũng có, là một cái món ăn sáng đặc trưng hoặc là mọi người có thể ăn trưa, ăn tối đều được hết, ừm.
À, vậy sao? Ừm. À, đúng rồi. Ừm, hay đấy! Ừm, thì nó cũng như món phở, đúng không? Mà món phở thì cũng có thể vẫn ăn trưa, ăn tối nhưng mà ăn sáng thì có vẻ nó cũng là cái món gì đấy đặc trưng cũng hợp hơn. À, ừm, ô kê, hôm nay cũng rất vui khi được bạn trò chuyện đến cái món ăn gia truyền khiến cho bạn nhớ nhà. Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn nhé!
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, rồi. Mình cảm ơn bạn.
Ô kê, bái bai!